Yani, aslında ofise gidiyormuş gibi kendini hazırlıyorsun ki aslında beynine doğru sinyaller gitsin. Hani, bugün evde oturma günü değil, bugün çalışma günü şeklinde bir sinyal gönderiyorsun aslında beynine. Doğru mu anlıyorum?
Ta tam olarak. Hı hı. Eee, çok doğru anlıyorsun. Kesinlikle yapmış olduğum şey bu. Ama tabii burada da bitmiyor. Bundan sonrasında şey de başlıyor, hani, gün içerisinde nasıl ofisteymiş gibi disiplin sağlayacaksın problemi de başlıyor sonra.
Hı hı. Hı hı. Onu nasıl sağlıyorsun? Mesela giydiğin kıyafet senin için önemli bir hâl alıyor mu veya çalıştığın ortam, bir ofis ortamı gibi bir ortam oluşturmaya çabalıyor musun? Yoksa bunlar gereksiz detaylar gibi mi geliyor sana?
Hı hı. Ya açıkçası, hani, eee, ofise gidermiş gibi bir gömlek giymiyorum ama böyle daha çok, hani, bir polo gibi bir şey giyebiliyorum. Eee, hiç böyle, hani, eee, online bir, eee, çevrim içi, çevrim dışı bir görüşmem yoksa, eee, direkt tişört bile giyip mesela, hani, çalışmaya başlayabiliyorum. Eee, ama
Hı hı.. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama tişört giyiyorum dedin, pijamayla da kalmıyorsun, onu değiştiriyorsun bir şekilde, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle evet. Ya benim için en önemli şey burada, hani, eee, duş alıp böyle daha, eee, kendini ferah hissetmek, mesela saçına bir şekil vermek çok önemli. Vermediğim zaman motive olamıyorum. Çok ilginç bir şeydir bu aslında. <chuckles> Eee
Hı hı. Hı hı. Harika. Hı hı. Çok önemli. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aslında kendinle ilgili o algın, o çalışma, eee, rutinine de yansıyor yani. Kendini Hı hı.
Evet kesinlikle. Ya onun dışında dediğim gibi, hani, devam ederken odak problemi başlıyor bu sefer de. Hani, her şey o kadar basit ki. Eee, mesela iş yerinde; öğlen, eee, 11.45-11.50 gibi öğlen yemeğine, hani, hareket ederim. Burada benim karnım evde çalışırken böyle 11.00 gibi acıkmaya başlıyor. E hadi bir şey yiyeyim oluyorum mesela 11.00 gibi. Ondan sonra, evet sonuçta bir hadi balkonumu çıkayım, bir kahve içeyim, hafif bir kitap okuyayım. Bir baktım çok heyecanlı bir noktasında, hadi biraz daha okuyayım şunu, eee, hani, biraz daha zaman, geçiyor orada ama, hani, farkında değilim. E sonra dön çalışmaya devam et, sonra yoruluyorsun. Bu sefer kanepen gözüne batmaya başlıyor. Ya şuraya biraz uzanıp bilgisayarı kucağıma mı alsam <chuckles>
Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Daha erken. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, bunları engellemek için sence kendine, eee, uygun, belki senin dikkatini dağıtamayacak bir çalışma ortamı, eee, hazırlamış olmak faydalı olur muydu?
gibi şeyler devreye Evet.